Oo, tapos nawala na siya sa isip ko, tapos isang araw, nakikita ko kasi nagsusulat ako 'nun sa notebook <chuckles> hindi pa ako nag ano sa ano, hindi ko pa siya na-ta-transfer sa ano sa parang document. Sulat lang oo, oo ah parang na-stuck malay oo nga 'no? Parang kung sana itinuloy ko 'yun, sana ngayon
Mm. Oo. Oo, nag-aano ka lang muna parang practice. Mm. Mm.
nakapag-publish na ako ng libro tapos
Hmm okey.
medyo na-depress din <chuckles> kaya nawala talaga yung passion ko sa pagsusulat at nauunti-unti siyang bumabalik, oo bumabalik siya nung nung oo nabalik ko siya nung ano parang, ah binasa ko ulit yung sinulat ko tapos may sinusulat kasi akong bago tapos kino-compare ko yung yung ano pero ng tignan ko ay may progress with improvement, oo, meron pa lang progress kahit na paunti-unti, kaya 'yun.
Mm. Oo. Pero ano naman. Mhm at least ma at least nabalik mo. Oo. Oo. Hmm okey. Kumbaga ano, nare-revise mo. Okey. Hmm okey, okey. Okey. Mm. Ta <clears throat> Ikaw ba may mga ano ka pa ba idadagdag ka pa?
Hmm, isa rin na ay sige ikaw sige ikaw muna sige ikaw muna, sige okay sige, sige ikaw muna! <chuckles>
Sakin kasi ano eh ano ano? Ano ano? Ano 'yun, ano 'yun? Oo ang ano tawag dito ang sakin naman na ano eksaktong nangyari kasi, ano nga yung baga medyo natututo na ako ano mag mag gitara ng mga ano. Tapos nagkaroon kami ng ano parang program sa school eh di kami 'yong tutugtog ganun nag-practice naman ako parang alam mo 'yon ka araw-araw pero nung araw na mismo nung ano nung performance namin eh sobrang daming nanonood samin halos lahat ng mga nag-aaral sa pa sa paaralan namin. Kinabahan ako <chuckles> tapos nung nandun na ako sa ano sa mismong performance nagkamali ako sa ano tugtog 'yun parang, hindi tuloy naging ano naging sunod-sunod yung ano namin kum kumbaga hindi naging maga ma naging maganda yung performance namin dahil sa akin kumbaga ako yung sinisi ng mga ka kabanda ko yun, yun yung masakit sa akin kasi kumbaga araw-araw naman ako nag-practice pero hindi ko nagawa ng tama do'n siguro dahil sa kaba. 'Yun, 'yong panahon na yun kaya wala din parang hindi ko rin sinisisi ko din yung sarili ko no'n tapos after nun ang tagal kong ano hindi nag hindi tumugtog kasi alam mo yun parang nahihirapan ako ano maka-move on dun sa nap napagdaanan kong masakit na yun pero, ikaw paano ka ba naka-move on dun sa pinagdaanan mong ano mga karanasan mo 'yun sa ayun nga sa pinaka masakit na nangyari sa'yo, paano ka naka-move on sa pangyayaring 'yun?
Oo. Mm. O Mm. Oo. Kasi. Ah. Ano an. Ay sinisi m Et A o